Harry Potter, ouais, ouais, non, c'est c'est complètement unique et hem et justement, heu, moi je trouve enfin tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais dès le début, dans Harry Potter donc on a tout cet aspect magique et cetera, mais je trouve qu'on est quand même très très vite, hem, dans un monde qui est un petit peu dark. Parce que tu vois, on parlait de Pré-au-Lard tout à l'heure et cetera. Mais c'est quand même, tu vois, un vieux Londres où, heu, toutes les pierres sont noires, où il y a souvent du brouillard ou de la fumée, où tu vois, bien souvent, heu, tous les sorciers sont habillés en noir aussi. Donc je trouve que malgré le fait qu'il y cet univers un peu magique, heu, il y a toujours cette cette comparaison qui est dark, quoi, tu vois? C'est-à-dire que c'est pas non plus hyper coloré avec des paillettes partout. Enfin tu vois ce que je veux dire? C'est très contrasté.
Ouais, mais Pré-au-Lard encore reste un village, heu, plutôt sympathique. C'est plus, heu, ce que tu disais dans le côté, heu, Londres, mais, heu, c'est l'a l'allée des embrumes, je crois c'est je crois que ça s'appelle dans dans la VF, heu. Heu, c'est c'est là, la là où il retrouve Hagrid en fait, ou quand quand il quand il quand il quand il prend de la poudre de cheminette et qu'il se trompe, heu. Voilà, heu, je me souviens plus ce qu'il dit à la place de quoi. Mais bon, bref, il se trompe.
Ouais, mmh, peut-être ouais, mmh. Oui et qui dit qu'il se trompe de de chemin ouais. <laughs> Il dit: «Chemin de traverse» au lieu de, non: «Chemin de travers au lieu de chemin», ouais. <laughs>
Non, de travers, voilà et au lieu de chemin de traverse et du coup, heu et du coup, il arrive dans justement l'allée des embrumes, là où il y a plein de méchants et effectivement et ça, c'est ça et mais c'est ça arrive un peu plus tard, ça arrive dans, heu heu, dans la coupe de feu, je crois? Donc c'est c'est c'est dans le 4, alors que Pré-au-Lard, non, Pré-au-Lard c'est mignon, Pré-au-Lard. Alors oui, bah, c'est comme partout, heu heu, mais mais mais, hem, pour avoir exploré l'univers, parce que tu vois, hem
Ouais. Mmh mh. Ouais, c'est vrai que je je confonds peut-être, ouais. Mmh.
j'ai fait le jeu Harry Potter qui était sorti sur console.
Ah, Hogwarts, heu, Hogwarts legacy?